Tu sais, je sors d'une relation, heu, longue et heu, c'est vrai que ça c'est pas super bien terminé, heu, bon la relation en elle-même, hein, n'était pas forcément, un franc succès hein. Je suis resté, heu, un petit peu près, heu, <blows air> 3 ans avec, heu, cette personne. Alors j'ai été, heu, b mmh, c'est vrai que j'ai été très amoureux, hein, de cette personne là, heu, je l'aimais vraiment peut-être, heu, un peu trop hein. Je sais pas si c'est possible ça, mais, heu, en tout cas, heu, je pense que, mmh, j'ai un peu mal gérer mes émotions avec elle. Je sais pas trop comment dire, heu, mais je me sentais un petit peu, peut-être, comme on dit, heu, «dépendant affectivement», tu vois? Et heu, du coup, heu, ben, ça été hyper dur hein quand, heu, bah on s'est séparés hein. Alors, heu, je te je te laisse deviner, c'est elle qui qui est partie, heu, j'étais, heu, a priori, heu ouais bah, écoute, heu, elle avait plus vraiment de sentiment et puis, heu, j'avais un comportement, apparemment, un peu trop envahissant, heu, alors je f sais pas trop ce qu'elle voulait dire, mais, heu, ouais. Je pense que j'étais un petit peu trop, heu, <blows air> trop attaché à elle. Je lui en demandais peut-être trop en retour, tu sais? Alors qu'elle, j'avais l'impression
D'accord. Ah quand même, OK. Mmh mh. <chuckles> D'accord. C'est D'accord. Pour une raison, ou? Mmh. Du que quel quel est tu as un exemple de ce que tu lui demandais?
Heu, ben, écoute, heu, je voulais la voir plus qu'elle ne voulait, je crois. Heu, dans le sens où, heu, on a longtemps été, hem, heu heu, enfin, on a longtemps vécu séparément et derrière, heu, moi je voulais souvent aller la voir et elle parfois elle voulait rester tranquille et c'est vrai que ça me faisait pas mal souffrir, heu, bah, t qu'elle enfin, j'avais l'impression qu'elle voulait pas me voir, qu'elle m'aimait plus et heu, finalement quand on a emménagé ensemble, heu heu, j'avais l'impression qu'elle voulait tout le temps sortir voir ses copines et en fait, jamais passer de de temps avec moi, si tu veux. Donc, heu, j'avais vraiment l'impression, en fait, qu'elle m'aimait pas plus enfin, qu'elle m'aimait pas quoi. Elle me m elle elle arrêtait pas de me dire que si. Mais bon, au final, tu vois elle a décidé quand même de de mettre un un terme à cette relation.
Ah. D'accord. D'accord. Mmh mh.
J'en ai beaucoup souffert, j'en souffre toujours, hein, p ça fait, heu, 4-5 mois là que c'est terminé et pourtant j'arrive pas à passer à autre chose.
D'accord. C'est quand même récent, hein? 4-5 mois ça
Et heu, c'est encore récent, tout est relatif, c'est vrai, mais tu as raison, mais d'un autre côté, heu, j'hésite en tu vois, heu parce que là j'ai j'ai j'ai déjà rencontré plus ou moins, heu, quelqu'un avec qui on on discute, heu, on discute bien, heu, avec qui on a on a le feeling. Et a elle à l'inverse, elle est plutôt avenante et elle est plutôt, heu heu, on va dire ouverte à ce qu'on se voit régulièrement et je t'avoue qu'en fait, heu, j'ai j'ai j'ai j'ai un une peur, heu, terrible de de me ré de me réattacher et que ça recommence, en fait, hein, j'ai l'impression qu'après, heu, ça va recommencer, si tu veux. Je sais pas ce que ce que toi tu en penses mais?
Mmh mh. D'accord. Bien sûr. Tu lui as tu lui as exprimé ça justement?
Heu, bah, écoute, s c'est un peu compliqué parce que j'ai vu que j'ai l'impression que c'est de ma faute, que j'avais un mauvais comportement avant avec mon ex. Que du coup j'ai j'ai l'impression qu'il faut que je je reste un peu plus froid avec elle, pour, heu, bah être, heu, «normal» entre guillemets. Heu, j'ai l'impression que si je me livre trop, ben c'est c'est pas bon quoi.
Bah Je je sais pas si j'appellerai ça un un «mauvais comportement». Heu, tu es attaché, heu, elle l'est m peut-être un peu moins, ou l'exprime différemment hein. Ça veut pas dire que, heu, elle t'aime moins, c'est juste que les gens expriment, heu, leurs émotions complètement différemment. Ça dépend de comment ils sont habitués et tout ça. Heu, je pense qu'elle a elle a dû, heu, te le montrer autrement et peut-être que c'est juste que, hem, vous avez pas la même, heu, façon d'e d'exprimer votre amour peut-être? Tu vois ce que je veux dire? Hem
D'accord, oui, OK. Ouais, ouais, ouais. Donc tu penses que voilà, si jamais, heu, je je réessaye quelque chose avec une nouvelle personne. Éventuellement, heu, le schéma ne se répétera pas forcément, quoi.
Peut-être que la prochaine personne avec qui tu seras, heu, aura besoin de ce que toi tu la façon dont toi tu tu montres ton amour. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu as tu auras l'impression que ça colle mieux. Mais qu'est qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaisait chez chez ton ex?
OK. Mmh mh. Ben, heu, ce qui me plaisait, c'est que elle me plaisait dans plein de choses. On sait que, notamment son son caractère, j'avoue qu'elle avait un caractère assez, heu heu, je dirais, hem, elle était extravertie, elle était sûre d'elle, confiante, et et c'est vrai que, mmh, moi à côté, j'avais l'impression de toujours un peu la suivre, tu vois? Plutôt que plutôt que c'est, bah plutôt qu'elle me suive et et en et souvent, ben, on faisait ce qu'elle avait envie et rarement ce que moi j'avais envie. Alors ça, ça ça me dérangeait un petit peu, mais, heu, et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment moi, si tu veux qui a un problème, et qui, en fait, heu, n'est pas capable, heu heu, d'avoir entre guillemets «le bon comportement» avec une fille, et que finalement, heu, je suis peut-être trop gentil, peut-être pas assez confiant pour une fille, peut-être pas assez, heu, hem, comment on dit? Entreprenant, tu vois? Heu, est-ce que c'est mauvais d'être, heu, «comme ça» entre guillemets?
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ben, je pense que tu es un peu dur avec toi-même. Je pa je pense que que tu te critiques beaucoup, en fait. Alors que tu as l'air d'être quelqu'un de très, très, très gentil <chuckles> et heu, je sais pas quel âge tu as, mais, heu, mais aussi, je pense que les besoins pour les personnes sont différents et si tu aimes bien, heu, une personne, heu, peut-être que c'était parce que c'était peut-être tout ce qu'elle t'apportait par rapport à ce que tu n'es pas. Tu vois ce que je veux dire? Qui qui qui te qui te qui t'attirait
D'accord. Mmh, merci. Ouais, bien sûr. Ouais.
hem, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle, heu, qu'elle, heu je pense que heu, c'est c'est vraiment la façon dont vous exprimiez vo votre amour était complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense pas qu'il y a un bien, un un une personne bonne ou une personne méchante, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Mmh mh. OK, ouais. Bah, déjà, heu, je t'avoue que c'est ça me rassure un petit peu ce que tu me dis. Ça veut dire que c'est pas forcément mon comportement qui était nécessairement un problème, mais peut-être, heu, un problème de, bah, peut-être de dialogue à l'époque avec mon ex ou de ou ou tout simplement
Non. De personnalité tout simplement.
Ouais, peut-être. Alors moi, je pensais que, heu, effectivement «les les les contraires s'attirent», comme on dit. C'est ce que je pensais, heu, or ça n'a pas fonctionné, heu, derrière, j'ai appris qu'elle avait, heu, qu'elle était retournée voir quelqu'un qui avait un caractère beaucoup plus, heu, entreprenant que moi et du coup, ça m'a d'autant plus, heu, fait perdre, bah, en estime de moi, si tu veux. Bah, ouais, en fait, je me suis dit: «Moi, je suis je suis je suis nul, en fait, heu, je suis, heu, je suis pas assez bien, je suis pas assez confiant, heu» donc, du coup, je sais je sais pas trop s'il faut que je travaille sur moi-même ou plutôt, heu, que je m'accepte comme je suis, heu, je j'avoue que je
Ouais. Ça t'a fait m mis en doute. Oui. Je pense que c'est plutôt ça que qu'il faut faire parce que, si si si est-ce qu'autrement tu es bien dans tes pompes?
Tu d'accord. Bah jusque-là, heu, j'étais plutôt bien. Heu, mais ça m'a fait me remettre en question énormément, en fait, cette affaire.
Voilà. Bah, c'est peut-être justement ça, en fait. C'est peut-être que, c'était pas la bonne histoire, tu vois ce que je veux dire? Et et c'est peut-être, heu, et c'est peut-être, heu, elle qui avait besoin de quelque chose pour pouvoir être bien dans ses pompes, elle, tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire que toi, tu tout ça veut pas dire que toi, tu as besoin de changer quoi que ce soit, si, à la base, tu était bien. C'est juste que c'était pas la bonne personne, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est comme ça que
D'accord. Ouais. Mmh, OK, super intéressant. Ouais. Bien sûr, au ouais, c'est très intéressant ton ton angle d'approche, j'avoue que bah, ça me ouais, ça me fait du bien d'entendre ça. C'est peut-être que ouais, parce que là, j'étais parti vraiment pour totalement me totalement me remettre en question. Peut-être que bon, je suis pas si mal que ça, hein, j'espère. Heu, mais est-ce que, hem, moi, ma ma malgré tout si tu veux aujourd'hui, avec la nouvelle personne avec qui je m'entends bien, j'ai j'ai vraiment peur que ça recommence. Est-ce que tu penses que, mmh, c'est c'est un risque qui vaut la peine d'être pris? De de de réessayer de me mettre en couple avec quelqu'un, ou de redémarrer, en tout cas, un début de relation. Heu, alors même que, heu, ça se trouve, heu, je je je suis pas prêt moi, heu, dans ma dans ma manière d'être. Est-ce qu'il faut pas que je retravaille un petit peu, heu, sur moi-même avant d'attaquer une nouvelle relation?
que j que je l'entends en tout cas. Mmh mh. Qu'est-ce que tu retravaillerais si tu devais si tu penses retr que tu dois retravailler quelque chose. Qu'est-ce que tu retravaillerais?
Ben, hem, assez, globalement, ma ouais, assez globalement ma ma ma confiance en moi, je dirais. Comment je le ferai, heu, c'est c'est pas évident, hein, heu, est-ce qu'il vaut mieux ne
Et comment tu le ferais? Est-ce que tu t'aimes, toi?
Bah, écoute, heu, ouais alors, c'est un peu dur après de de de se remettre en fait de de cette relation, qui était compliquée donc, heu, à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai j'ai un peu des difficultés, heu, à avoir un un un bon amour-propre quoi, avoir une belle estime de moi, j'avoue que j'ai du mal et j'en viens même à me poser des questions. Heu, est-ce qu'il vaut mieux pas, heu, prendre une période? Heu, ou plutôt, heu, que de s'engager avec, heu, une nouvelle personne sérieusement plutôt essayer de comme on dit: «de de se refaire un peu de confiance», peut-être essayer de d'avoir une, heu, une période, où où je vais peut-être essayer de m'amuser un peu plus, heu, de profiter de relations plus courtes, heu, moins sérieuses, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est une bonne idée.
Mmh mh. Je pense que si je pense que, hem tu sais? La la façon en tout cas dont moi je vois le les relations et l'amour, c'est que si tu aimes bien quelqu'un et que quelqu'un t'aime bien de la même façon en fait ça se fera naturellement, et en fait toutes ces choses que, heu, que peu peuvent être, heu heu, qui peuvent être un peu ennuyantes, heu, de d'une personne trouveront chez toi justement, ces choses-là, heu, mignonnes ou c tu tu vois ce que je veux dire? Et heu, et et je pense pas que tu aies besoin de changer quoi que ce soit. Tu peux le faire pour toi si tu as besoin, mais mais en fait je pense que
D'accord. D'accord. Mmh mh.
Si si t si les sentiments sont pas assez forts, dans ces cas-là, oui, t'engages pas peut-être. Tu vois? Fais ou ou fais sois entre guillemets «égoïste», vis ta vie et tu vas tu vas apprendre plein de choses, heu, tu es pas obligé d'être dans une relation non plus.
D'accord. Ouais, je comprends. Mmh, bien sûr, ouais, ouais.
Donc je s donc je s tu vois ce que je veux dire? Donc, heu heu
Oui, si si si je comprends bien, l'idée c'est plutôt de se, mmh, d'abord se prioriser, heu, faire en sorte et s'assurer que soi-même, on est bien, heu, dans ses baskets en gros. Avant de se réengager dans quelque chose qui paraît pas forcément, heu, enfin un petit peu bancal quoi. Ou si je suis pas sûr de moi, en gros, le mieux, c'est de pas forcer les choses quoi et peut-être, heu, voilà, se concentrer sur soi-même quoi?
Mmh mh. Oui. C'est ça. Bah voilà, c'est ça, je enfin, c'est comme ça je pen enfin c'est comme ça un peu, que que que que je l'entends, oui. Si tu es si en fait, tu devrais tu devrais pas penser: «Est-ce que je me mets avec elle ou pas?» En gros elle te plait, ou elle te plait pas.
Ouais, OK, ouais. Bah, c'est vrai que c'est, heu, maintenant, que vu que j'ai des je doute de moi, bah, je doute aussi de de la future relation si tu veux. J'ai j'ai déjà l'impression que ça va être un futur échec, alors, heu, c'est vrai que c'est pas évident de d'être confiant à partir de ça, quoi.
Non, c'est sûr et puis si tu commences comme ça, ça va, c'est ce que tu vas attirer. <laughs>
Ouais, ouais. Non, non, non. C'est c'est clair. Non, tu as raison, le mieux c'est peut-être que je prenne du temps, peut-être pour, heu, me remettre, heu, voilà d'aplomb. Peut-être, heu
Essaye de rester dans le présent déjà. Pense même pas à, heu, ce qui ce qui peut se terminer, ce qui à ce qui n'a pas commencé. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est vrai ça. Bien sûr ouais, ouais, tu as raison, ouais.
Juste vis au jour le jour, heu, respire, si quelqu'un te plaît, bah, t'y vas, si q et puis sinon si t voilà. Et puis quelqu'un qui quelqu'un qui t'apprécie, heu
Mmh mh.
heu, de respectera en fait tes décisions. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Ouais, bien sûr, ouais. OK, bon bah, c'est c'est, ça fait plaisir d'entendre ça. Écoute, heu, dans ce cas-là, heu, lorsque je rencontrerai la bonne personne, j'imagine que je le sentirai. Et d'ici là, heu, voilà, normalement, heu, un petit peu, bah, l'eau aura coulé un petit peu, sous les ponts. En attendant, heu, bon bah, je vais prendre mon temps, profiter voilà de l'instant présent comme tu dis. Heu, je pense que c'est vraiment, heu, voilà un bon, heu, un bon début pour se faire plaisir, non, c'est génial. En-tout-cas, je te remercie énormément pour tous tes conseils, c'était super intéressant.
Oui. En attendant tu te fais plaisir. <chuckles> Bah tant mieux avec plaisir.